マドンナさんとカレンダーズさんですね。へえ、なんかそれって、その、む昔がいつか聞いちゃっていいのかわかんないす。いつぐらい前のお話なんですかね？
はい。カレン、はい。 全然いいですよ。あれはね、30 25年ぐらい前ですね、たぶん。うん。
ええ、あ、25年前、で、しかも洋楽ですよね、それ。へえ、どんなタイミングで初めて耳に入ってきたっていうか、聞かれたんですか？
そうなんです。 これはですね、ちょっと私、あの、うっかりアメリカに、あの、ちょっと、ま、アメリカに住もうかなと思って、ふらっとアメリうっかり、<chuckles> あの、え、もう結構ね、留学したいとかそうゆう熱い希望を持ってじゃなくて、なんとなくちょっと流れで、アメリカに留学したことがあったんですよ。
うん。 うっかり？<chuckles> うっかりさんなんですか？<laughs> ええ。 はい。 へえ。 あ、なるほど。うん、ふん。じゃ、アメリカに親近感ってゆうか、なんか生きやすさみたいな、もしかした、他の人よりもハードル低い感じがあったんですかね？
はい。で、そのはい。 うん。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
うん。 友達も行く。そんな、い近所のマックに行くみたいな感じなんですね。うん。 へえ。 あ、いいですね。うん、ふん。 はい。 うん。 あら、うん。
大変だったんですよね、最初は。で、その時はい。
うん。ねえ、なんか もう想像がちょっとできそうですけど <chuckles> ね、大変さが。でも、じゃ、そん時は大変て、今ね、明るくおっしゃってますけど、実際はなんかちょっと悲しいとか辛いとか、ホームシックとか帰りたいとか、なんかそうゆうネガティブな感情も浮いてたんですかね？
<sniffs> <chuckles> はい。 うん、ていうか、あの、その、ダウンタウンに、あの、語学学校があったんですけど、そこに初日にたどり着けなくて
うん。 はい。 あら。
うん、でも、なんか果敢にも、英語もできないのに、公衆電話から語学学校の電話番号知ってたんで、掛けたんですよ。
<chuckles> すごい行動力ありますね。やっぱ、たどり着きたいっていう気持ちはすごい伝わりますよね。え、英語ですよね。
そうね、す。 うん、私このままどうなんそうですそうです。<sniffs> うん、そうそう、なんで、でも語学学校にかけたら、なんか、多分どこに何が見えるって言われたのかなと思って、なんか周りに見えるもの、単語をどんどんゆってたら、なんか、まそこで待ってなさいみたいな、なんか、ウェイトって言葉が聞こえて、なんかそれで、ステイとかウェイトとかが聞こえて、で、そこでボーっと待ってたら、あの、その語学学校の先生が迎えに来てくれて
うん、このままどうなっちゃうかですね。うん。 ああ、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。

もどかしさもありつつ、今にも感謝しつつ、でももっと出来るだろみたいな、自分みたいな。あの頃はみたいな。ああ、なるほ ええ、で、もう1個はうん。
うん。 うん。そうですね。そうなんです。で、ラブフールは、まだ、なんていうのかな、うん、なんかこう、ん若いまだ全然若かったんで、若い自分がいたなっていう。あ、そうそうそう。そこの、ああの時楽しかったなっていう感じの、胸が熱くなるっていう感じですかね。うん。
うん。 あ、きゃぴきゃぴきゃあきゃあですもんね。ああ。 うんうん。 なるほど。青春の1ページ的な感じの曲ってことですかね、じゃあ？
うん。そうですそうです。
ええ、いいですね。え、じゃ、その2曲って、ま、ちょっとね、それぞれ思いは違えど、今のご自身にとっては、やっぱり、あのもう、今仰ってくださってますけど、「若かった時の自分振り返っていいな」とか、「ああいう風になりたいな」「若かった自分みたいになりたいな」みたいな、やっぱその曲がキーで、そういう思いが湧くっていう結構重要な存在なんですかね？
はい。 うん。 そうなんです。結構帰ってきてからあんまり聴く機会が無かったんですけど、なんかある日、たまたま両方同じ日に聴く機会があったんですよ。ほんと偶然。そうなんです。あっ、って思って。最初ラブフールで、ああ、ラブフールじゃんって思って、なんか一緒にこれ楽しい曲だよねとかって歌って、したらその後にエヴィータが流れて、嘘でしょって思って。そう全然してないです。
うん。 うん。 そんにあるんですか？<laughs> すごいですね。 うん。 はい。 ああ、ねえ。 うん。ね、え、リクエストしてないんですよね？<laughs>
そしたらなんかもう自分の中で、何だろう、抑えてた何かが、わあってこみ上がってきて、もう大号泣しちゃったんですよ、私、そのとその時。
はい。 うん。 うん。ね。へへえ。うん。 え、もう1曲目からですか？2曲目になってからですかね？ですよね。エヴィータですもんね？うん。
あ、そうですね、なんかラブフールで高揚がわあって来て、エヴィータが流れた瞬間にもう、わあって大泣きだったんですよね。
ああ。やっぱりなんかあれですね、エヴィータの方が、厚さで言うと、なんか厚みも含めてちょっと違いますね、今お話聞いた感じだと。
ああ。確かに、上かもしれないですね。うん。
うん。ちょっとま、上か下かっていうか、ちょっとなんか、ベクトルが違うっていうかね。うん。ね、ほんとにだだっ広いね、ダウンタウンでポツンっていうの、すごくね、気持ちが伝わってくるなと思って。いや、すごいすな描写だなと思ったんです。ちなみに、じゃあ、何でしょう、今ね、その2曲勧めるとしたら、ま、その昔話をしないにせよ、こんな時に聴くとお勧めだよとか、なんかそんなのってあります？
ああ、確かに確かにそうかもしれないです。 <laughs> はい。 はい。 はい。 あ、そうですね、エヴィータの場合は、ちょっと薄暗い部屋でワインでも飲みながら、じっくり聴いて、いい曲だよっていう感じですね。
うん。 ああ。